Olha, como é que você mistura idiomas quando conversa com a família, isso acontece?
<laughs> Acontece muito. <laughs> Eu acho que é porque, quando a gente vai aprendendo um novo idioma, eh, aquilo acaba você qua acaba fazendo cálculos, sabe? "Ai, meu Deus, essa palavra significa essa, mas, se eu juntar essa com essa, vai vai dando outra". E, assim, mistura bastante, e não é uma coisa, assim, não é pra ser arrogante, mas você acaba, de fato, misturando, sabe? <laughs>
Ai, meu Deus. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Olha só, e aí, eh, você fala que não é pra ser arrogante, porque fica parecendo, "ah, mas ela sabe como é que a ge é o", e aí fica falando, né? Ma
É. Fica parecendo que você tá querendo se mostrar, né? Que você: "Ai, ela olha, eu sei falar 2 idiomas, olha aqui pra mim". <laughs>
Hum, bacana. <laughs> Olha, aí você fica numa missão, ah, difícil, né? Porque você tem a sensação de não querer ser, eh, esnobe, né, como você disse. Mas sai de forma muito natural, né? E assim, ah, e você acha que as pessoas, elas estão entendendo? Por não vamos lá, primeiro: eh, você tá, eh, <chuckles> eh, você está, ah, se comunicando com quem, assim, com família ou com amigo, nesses 2 idiomas? Normalmente você já faz isso ou só às vezes que você acaba misturando?
Sim. Essa essa é a palavra: esnobe. Ai, demais. <laughs> Então, começou eu co eu eu falando com a minha família e os meus amigos, somente no no idioma português, somente no português. E daí, eu conheci o meu marido, e o meu marido é gringo. E aí, pensa! Eu tendo que falar com ele, e com a minha família, e depois nos casamos e eu só falo outro idioma com ele. E quando eu vou falar com a minha família, embola tudo, porque eu já tô tão habituada <laughs> a falar outro idioma, entendeu? E aí, quando eu vou falar com a minha família, no meio da palavra, eu esqueço a palavra em português e falo a palavra em outro idioma. Você acredita?
Hum. Uhum. Hum, olha! Aham. Hum. Gente, isso Ai, super entendível. Uhum. Uhum. Uhum. Hum, olha só que interessante! Olha, não tem como ser diferente. Você tá falando com uma pessoa que tá o tempo todo com você, né. Que é o seu marido. Então assim, é muito comum que você vá mesmo mudar, hã, esquecer ali, né. E falar de forma natural. É, eu não sei se isso faz sentido para você, mas muita gente que ensina, né, o inglês, diz que a gente não pode pensar na palavra em português, né. Então assim, a gente tem que usar então, e aí, se você ficar pensando o tempo todo na palavra em português
Ah. Sim. Exato, aham. Sim. Exato. Aham. Dizem. Verdade. Ei, mas eu vou te falar, é impossível você não pensar na palavra em português, é impossível, pelo menos no começo. Logicamente, no começo, ali, que você tá aprendendo o idioma, você vai associar uma palavra a outra. Mas, depois é depois parece, assim, que o inglês faz mais sentido do que o português, você entende? <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. Hum, entendi! Olha aí que legal! <chuckles> Olha, é interessante porque você acaba entrando nesse mundo, né. De, eh, de novidade que é para você também, né. De alguma forma. En então, por ser novidade, também para você, você acaba se empolgando e se envolvendo muito mais para conseguir falar, né. E e e já conversar naquele idioma. Eh, e sua mãe ou as pessoas que você fala, como é que elas reagem? Eu quero saber sobre isso.
Sim. Exato, exatamente. Aham. Demais. <laughs> Sim. Aham. Ai, meu Deus! A mamãe, ela fica tipo: "Meu Deus! A minha filha sabe falar outro idioma." Sabe aquele senso de orgulho de mãe? Assim: "Oh, meu Deus. A minha filha, a minha neném." <laughs>
Oh, que bonitinho! Ai, que bonitinho isso! Por
Ela fica muito assim, é verdade.
porque, de fato, é um orgulho, né. Eh, não o idi falar inglês ou qualquer outro idioma, né. Vamos vamos aqui, eh, generalizar. Eh, não é uma coisa pra todo mundo. Tem gente que até tenta, mas não consegue. Eh, você tá tendo um acesso hoje muito, eh
Ah, sim. Com certeza. Aham. Verdade. Uhum. Aham.
Melhor, né, que é n no local você vai
Sim, hoje você tem uma um um vasto de de informações na internet e com a ascensão da tecnologia te dá muitas possibilidades, inclusive pra inúmeros idiomas, né? Concorda comigo?
Isso. Uhum, hum, sim, com certeza. Então, isso isso já é um ponto hoje que te traz que te coloca à frente, né? Eh, que você também tá aí, nu nu num país americano, onde você vai aprender com o seu marido também falar de forma fluente, sem, eh, sem aquela coisa de ser um ensinamento, mas sim o o real, né? Porque a comunicação
Isso. Verdade. Sim. É verdade. O real, uma imersão muito grande.
Exato! A comunicação real é totalmente diferente também da gramática de que se ensina na escola eh
É tudo! Exato. Exatamente. Ai, verdade. Eu senti muita diferença nisso, você acredita? Tipo assim, quando eu vim pra cá a gente já tem aquele básico da escola ou de uma escola de idiomas, né? E quando você vem pra cá, parece assim que o som, as coisas são muito diferentes, o nativo, ele fala muito diferente e eu vou te contar um segredo.
Hum, tá vendo? Uhum. Uhum. O quê?
Os nativos, eles elogiam muito o teu assu o teu sotaque, sabe. Eles É verdade, verdade, eles elogiam, querem saber da onde você é e tudo mais. E eu acho isso muito legal, muito gostoso, porque assim, às vezes a gente acaba passando muito tempo tentando eliminar o nosso sotaque e acabar que isso é a coisa mais bonita na gente, você acredita? <laughs>
É sério? Ai que bacana. Uhum, uhum. Uhum. Gente, que incrível, interessante o que você falou agora sobre um ponto e a gente nem imagina que tem um sotaque. Como é que é a gente fica tentando ao máximo, né, falar do jeitinho que eles falam, mas não vai conseguir, né, porque a gente é só se treinar muito muito e esforçar bastante para que chegue nesse ponto. E aí você falou de uma coisa muito legal, né? Que você sente à vontade hoje, eh, com o seu sotaque, porque parece ser uma coisa que é até bonito, né. É elogiado pelas outras pessoas, né. Então, eh, isso já não é um problema.
Verdade. Exato. Aham. Verdade. É. Aham. <laughs> Verdade. Ah, demais. Sim. Verdade. Nossa, e eles descobrem muito rápido, é muito rápido, assim. Eu fui levar meu cachorro uma vez no no veterinário, aqui nos Estados Unidos e daí, ah, eu comecei a falar com a pessoa, né, com a veterinária, e ela olhou assim pra mim e falou: "Nossa, seu acento é muito bonito, o seu acento." Seu <laughs> seu sotaque.
Uhum. <laughs>
É porque em inglês é "accent". <laughs> Aí eu falo "acento" tá vendo seu sotaque é muito bonito, da onde você é? <laughs>
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah. Que bonitinho! <laughs> E interessante que aqui eu sou, eu tô eh, a gente em Portugal, ainda que fale o português, ainda assim, tem uma diferença de sotaque de jeito de falar e eles adoram também, assim. Então, isso que você falou é muito real, né. Então, assim, eh, estar à vontade e não se sentir diferente é um ponto importante pra que você não se sinta constrangida, né. Então assim, isso vai ser bom. E aí, agora eu pensei aqui em um ponto, você disse que fala com o seu marido em inglês. Sua mãe tem muito orgulho disso inclusive, aí quando vier os filhos, como é que você pensa na na educação e na formação que eles vão ter, a língua primária deles vai ser o português, vai ser o inglês, vai equilibrar? Porque eles também vão confundir bastante isso, né. Como é que você pensa?
Aham. Nossa, eu imagino. É sim. Uhum. Sim. Verdade. Sim. Aham, verdade. Ai, meu Deus. Ai. Vão, vão confundir, porque é aquela coisa muito de filme, amiga, é uma coisa muito de filme, porque assim, você fala olha, eh, você você conversa numa língua, xinga na outra e entendeu? E canta numa numa terceira. <laughs> Então assim, o que que acontece? Eu acho que a língua primária dele vai ser o inglês, até porque o pai dele não é americano, americano, ele é sérvio. Ele é naturalizado americano, então assim, ele vai aprender o inglês, o sérvio e o português. A a a criança já é já é poliglota.
Uhum. Hã? <laughs> Gente, olha, não vai ser fácil. Aham. Ah. Gen E como é o idioma você tem noção, como é o servo? Eu eu tô aqui agora pensando como é que é um idioma servo? Tem, hã, alguma ideia?
Ah, o Sérvio, ele é tipo, é uma junção de russo com o croata, um dos dois extremos ali é muito é bonito.
Gen Você pensa em aprender? Você pensa em aprender?
Eu penso em aprender. Eu falo algumas coisas em sérvio, poucas palavras, sabe, mas é muito difícil, muito difícil, muito difiícil.
Olha, aham. Seu marido é fluente hoje no no sérvio e também no inglês?
Sim, o inclusive, ele não tem sotaque. Eu a ele veio pra cá quando criança e ele, assim, acendeu. Meu Deus do céu! É um americano. Ninguém diz. Os próprios americanos não sabem distinguir o o inglês. Se o inglês dele é nativo ou não é, porque é é muito perfeito o inglês dele.
Aham. Olha só. Hum, olha que ba Que bacana! E então, aí, agora você tem uma outra missão, né? Ensinar o seu marido a falar português. Já pensou nessa possibilidade?
Sim. <laughs> Já pensei. Ele fala algumas coisas, porque quando a gente tá meio alterado. <laughs> Sabe quando, às vezes, uma conversa fica um pouco caliente? E aí <laughs>
Hum. Hum. E sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim.
E aí, você pega e começa. Eu começo a falar em português, ou quando eu tô falando com a minha família ou com os meus amigos brasileiros, ele ele começa a repetir. Tipo assim, é um tom assim meio sarcástico, zombando, mas é um zombado engraçado, porque o o americano, ele tem aquele sotaque, né? Eh, pão, pau, pó é. <laughs> Entendeu? <laughs>
Hã. Olha. Ah! Aham. Olha. Então, na hora do do estresse, na hora que sobe, ali, energia, ah, o mistura as coisas, e aí, ele tenta pegar um pouquinho do que você tá falando. Eh, e já teve vezes em que ele falou uma coisa muito importante para você, eh, e que misturou, ali, e que você não conseguiu nem sequer entender o que ele estava dizendo e ou fez alguma coisa que ele ach você achou que era era para fazer e não era?
Sim. Aham. <laughs> Então, à às vezes, quando a gente tá conversando, mistura. Mistura um pouco, porque tem algumas algumas dicas assim, no inglês e no português, que casa bastante. E eu estava conversando com ele outro dia, e eu falei: "Nossa, mas cada palavra em inglês terminada com essa e essa palavra, quer dizer uma coisa em português. Por exemplo, ai, eu não sei. Se, eh ai, eu não sei. É tipo, assim, fly, fly. Eh, e em português termina com mente, lá. Abundantemente, só em inglês seria um um fly. Aí, ai, repetidamente. Aí, é a mesma co o mente, no português, entendeu, termina com outra palavra no inglês e é sempre a mesma coisa.
Uhum. Uhum. Hum. Hum, certo. Mente. Aham. Hã. Menina. E aí, quer dizer que a sua mãe eu tô aqui a achando o máximo isso, sua mãe tá adorando saber que a filha dela, eh, tá no outro país. Ela te apoiou então, né. Nesse processo de sua decisão. E aí, ela adora que você misture. Então, pra ela, não tem problema você misturar os idiomas que ela vai adorar saber que "Aí, minha filha tá falando inglês também e tal".
<laughs> Está adorando. Sim. Aham. Sim, ela vai adorar. Às vezes, eu tenho que traduzir para ela, né. Às vezes, eu eu tô conversando com ela, eu falo: "Aí, mãe, whatever". Ela fica olhando para mim, assim. Aí, eu falo: "Não, mãe. Não mãe. É qualquer coisa, é qualquer coisa, mãezinha". <laughs>
Uhum. Ai, que bonitinha, que bonitinha! E os seus amigos? E os seus amigos? Qual é aquele que você já percebeu, assim, hum, "Ele tá achando que eu tô sendo esnobe". Teve algum momento que você percebeu e que teve que pedir desculpas?
Ai, amiga. Hum, não não não te até porque, assim, eu não sou uma pessoa de muitos amigos, então as amizades que eu tenho, elas também, eh, mesma coisa no barco que eu assim, elas se casaram com um americano ou já falam um outro idioma, então, às vezes a ge a gente até conversa, sabe, uma umas umas horas, assim, na no áudio, quando a conversação vai em português, aí outra hora vai no outro idioma e aí e aí, a gente vai levando, <laughs> mas graças a Deus, nada de esnobe, assim, nada de de grave, assim, sabe?
Joia. Uhum. Ah, certo. Gente, que que que confusão, né? É uma confusão, né? Porque, assim, acho que até a mente eh eh, assim, claro, vai chegar um momento que isso vai ficar muito comum, né? Eh, o e e talvez pra você, o que eu acho que vai ser mais i importante é você não perder o seu idiom eh, seu o seu seu idioma principal, eh, porque você vai acabar focando tanto no inglês, né, porque é sua realidade e que se você não tiver gente pra <clears throat> pra treinar o português, você vai esquecer algumas palavras mesmo e isso vai começar a ser um problema então, assim é, uhum.
Aham. Isso, isso mesmo. Verdade. Isso mesmo. Isso acontece. Eh, e aconteceu com o meu marido, na verdade, eu falo: "Amor, explica umas coisas pra mim?", porque ele também assim como eu tenho que traduzir umas coisas do inglês pro português pra ele, ele teria que traduzir do sérvio pro americano. Então, assim, às vezes eu pergunto umas coisas: "Como que fala essa coisa em sérvio?", daí ele fica: "Não sei, esqueci". Eu falo: "Como assim, você esqueceu?!". <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. Hum, tá vendo? Então! É normal, tá vendo? Que isso vai acontecendo. E e ainda mais eh, você, imagina você hoje, você não tem como falar a sua língua mãe, so ah, com o seu marido, então, ele ainda não entende você. E aí, você tem que eh, imagino essa confusão dentro de você, eh, quando você quiser falar com ele, ali no no normal e aí, eh, e pronto, não conseguir, e aí, você tem que focar no inglês ou no sérvio um dia, quem sabe seja aí, outro idioma que você fale? Ah!
Sim. É verdade, verdade. Aham. Ai, que sonho, né, já pensou a gente se tornando poliglota, falando inglês, português, espanhol. Meu Deus do céu!
Uau, sua mãe vai ficar, vai sa vai subir, vai voar de tanto orgulho dessa filha e merecido, né?
<laughs> Que carrega carinho, né? Às vezes, assim, eh, às vezes a gente, a maioria das pessoas aprendem um outro idioma por conta de trabalho e tudo mais, mas a galera esquece que o um segundo idioma, ele também ajuda você na sua saúde, né? Tem muitos estudos que indicam que um segundo idioma ele previne AVC, ajuda você as atividades cerebrais e tudo mais, exercita o outro lado do cérebro, então, é muito importante. Eu trato segundo idioma como muito benéfico, não só pro meu relacionamento, é claro, pro ambiente que eu vivo, mas também pra mim mesmo, sabe? Então, é muito bom, é muito bom! Eu aconselharia, assim, todo mundo tentar um
Ai, é. É verdade. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Olha que só que bacana! Ana, que ótimo, achei incrível, assim, como você tem conduzido isso, eh, eu sei que vai ficando mais fácil ou mais difícil no decorrer, mas que as misturas de idioma na sua família seja levada de forma leve, porque de fato é esse essa é a ideia, né? Você não está trazendo aí um peso e nenhum esnobe no na sua fala, mas sim a re a sua realidade. Então, assim que fica cada vez mais fácil. Muito obrigada, eu gostei de ver você compartilhando essa essa experiência
Aham. 100 dias. <laughs> Sim. É verdade. Isso mesmo. Ah, muito obrigada! Obrigada pro me deixar compartilhar com você. Adorei nosso momentinho. <laughs>
Ah, que bacana! Olha, volte e me conte mais casos referente a isso que com certeza vai virar uma novela aí, essas mu essas misturas, aí que você vai viver. Até mais. Tchauzinho.
Ah, vai sim. <laughs> Obrigada até logo.